Chuyện là cuối năm á thì mình nhận được khá là nhiều lời mời đám cưới á, nhưng mà mình không có thân thiết với lại những cái người mời mình cho lắm. Ừm, ờ, tại vì gần nhất là mình nhận được lời mời của một chị đồng nghiệp trong công ty mà mình chỉ vừa mới chuyển qua được 3 tháng thôi mà thật ra là cũng, ưm, chỉ mối quan hệ xã giao đó mình cũng hông có liên kết gì với bạn chị đó lắm. Rồi mình còn nhận thêm được 2 lời mời từ những người bạn cũ nữa, một người là bạn cấp 3 còn một người là bạn đại học, nhưng mà mình cũng hông có liên hệ nhiều nữa, 1 năm chắc nói chuyện được khoảng vài lần thôi mà toàn nói chuyện qua, ừm, ừm, tin nhắn chứ cũng hông có gặp mặt luôn. Mà bây giờ cuối năm lại mời liên tục 3 cái đám cưới, mình thì không muốn đi lắm tại mình cũng hông muốn là mình mang một cái cảm xúc là mình không muốn đi chúc phúc người ta mình lại có mặt ở trong đám cưới của người ta á.
Ờ, hiểu, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nè, ờ.
Ừm. Với lại á là để đi đám cưới thì cũng hông đơn giản là mình chỉ tới đó là mình ăn, cái, kiểu, mình cũng phải chuẩn bị rất là nhiều, bạn biết con gái mà lại phải trang điểm rồi make up rồi, ừm, quần áo các kiểu cũng phải chuẩn bị. Rồi tiền mừng cưới nữa mình cũng đau đầu luôn là mình không biết là nếu như mà mình đi thì mình sẽ mừng bao nhiêu, ừm, đối với những cái mối quan hệ không thân như vậy. Ừ, bạn có trường hợp này hông? Hổng biết sao mời cưới nhiều như vậy cuối năm nữa.
Rồi. <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. <chuckles> Ừ, mình hiểu rồi. Ờ, thật ra thì khi mà nghe cái bạn chia sẻ cái tình huống á thì mình cảm thấy rất là đồng cảm luôn á. Ờ, việc mà, kiểu như, bạn nhận được nhiều lời mời cưới như vậy tại vì các bạn đang ở cái độ tuổi mà có bạn bè xung quanh kết hôn nhiều á, ờ, kiểu như, có những cái cái độ tuổi mà mọi người đang ở trong cái vòng, gọi là, lập gia đình, thành ra là bạn được những cái lời mời cưới rất là nhiều, đặc biệt là cuối năm thì thường là ngày lành tháng tốt là hay hay rơi vào là vào những ngày cuối năm nữa, thành ra là mọi người cưới xin cũng nhiều. Và cái tình huống bạn gặp đó mình nghĩ là chắc là người Việt Nam mình á gặp ưm, ai cũng trải qua hết á, có nghĩa là có những mối mối quan hệ nó nó chẳng x gọi là, gọi là, xã giao cũng hông có đúng nghĩa nữa mà tự dưng cái đùng đùng cái mời cưới, cho nên mình hoàn toàn thông cảm và hiểu được cái tình huống của bạn luôn nè. Và mình nghĩ là mình mình, ừm, kh sẽ có cách giải quyết thôi, nhưng mà trước khi mà đưa ra lời khuyên cho bạn tham khảo á thì mình sẽ hỏi bạn thêm vài câu để làm rõ tình huống nha.
Ừm, đúng rồi. Ừm, bạn hỏi đi.

Rồi thì giống như lúc nãy bạn chia sẻ á, là, cái, người mời bạn á, là một, cái, chị đồng nghiệp ở, cái, công ty hiện tại bạn đang làm và, kiểu như, là bạn cũng mới vào công ty được 3 tháng thôi nhưng mà cũng hông có xã giao gì nhiều, nhưng mà chị đó mời, đúng hông? Là cái tình huống thứ nhất. Rồi còn, cái, tình huống th còn lại là một người bạn cấp 3, một người nà bạn đại học thì, ờ, lý do mà bạn muốn từ chối nà gì? Tại vì, ờ, bạn cảm thấy là bạn không có đủ tài chính hay là bạn kiểu như, là bạn như bạn nói đó, ngoài tiền mừng ra là còn phải lo khoản này khoản kia để ăn bận, sắm sửa, tóc, tai, makeup nữa? Hay là chẳng qua là bạn muốn tôn trọng cái cảm xúc của cá nhân bạn và bạn không thích dành thời gian cho những cái mối quan hệ nó không chất lượng như vậy. Thì mình muốn biết rõ một chút về lý do của bạn á.
Đúng rồi. Thật ra tài chính cũng là một vấn đề á, ờ, nhưng hông có phải là vấn đề lớn lắm. Quan trọng là cái cảm xúc của mình á, tại vì mình cảm thấy là mình hông có quá thân thiết với người ta á, mà mình lại phải bỏ ra rất nhiều công sức rồi cả tiền bạc để mà mình đến dự đám cưới của người ta. Thì mình cảm thấy bản thân mình hổng có thoải mái. Chứ tiền bạc thì nếu như mà thật sự là mình muốn đi nha, thì nó hông có phải là vấn đề và mình cũng sẽ, ưm, chi rất là nhiều tiền mừng, hổng vấn vấn đề gì với mình cả, nhưng mà quan là cái đối tượng đó thì mình lại cảm giác không hông đủ để mà mình đi á. Ờ.
Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng, kiểu Hông có. Kiều vậy,. Ờ, năng lượng của bạn nó hông có tích cực đúng hông? Bạn khiến cho bạn vui vẻ gì. Rồi, mình hiểu rồi nè, ờ, những, cái, cảm xúc mà bạn đang trải qua nó rất là thật luôn đó và chứng tỏ là bạn cũng là một cái người, ờ, kiểu như, là rất là tôn trọng cái cảm xúc của cá nhân mình á, không có bị hùa vào những cái, ờ, cái cái, gọi là, xã giao và những cái bề nổi bên trên á. Thì những, cái, mà bạn đang suy nghĩ, đang lo lắng á là cũng là một cái vấn đề rất là bình thường luôn và cũng chứng tỏ bạn một người rất là có chiều sâu á. Rồi, thì bây giờ á mình muốn hỏi thêm một chút xíu là những cái người bạn mà mà cấp 3 và đại học của bạn á thì có phải là những người bạn, ờ, thân thiết hay là lâu nay có nói chuyện hay không bạn? Hay là, kiểu như, cũng rất là lâu rồi không liên lạc với nhau, chỉ cho đơn giản là các bạn học ừm, cùng lớp với nhau thôi.
Đúng rồi. Ừm, không có liên lạc nữa, rất là ít liên lạc, tức là 1 năm chỉ nói chuyện vài lần qua tin nhắn thôi mặc dù là trước đó khi mà học chung á thì cũng rất là thân thiết nha. Thì cái, ừm, cái mối quan hệ đó mình thấy là nó gần hơn thì cũng không được mà nó cắt đứt luôn thì nó cũng kỳ quá á nên là nhưng mà đám cưới thì hông biết làm sao cả.
Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình Ờ, ưm, mình

Ờ, trồi, à, đối với lại hai người bạn á, thì mình nghĩ á, là bạn sẽ phân ra làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là những người bạn đó là lâu nay thì thực sự là có liên lạc với bạn hay không, và, ừm, người ta có có sự thân thiết không? Ví dụ như mình ví dụ nha, cả một 1 trời, 2 năm trời chẳng liên lạc gì hết, từ khi ra trường đến giờ chẳng liên lạc gì hết, nhưng mà khi mà tới đám cưới tự nhiên đùng, đùng, đùng nhắn tin cho bạn mời, đó. Thì mình nghĩ mới những cái tình huống như bạn có thể bạn từ chối được, bạn không cần từ chối thẳng là "Tôi không đi đâu" hay như thế nào đó. Nhưng mà người ta mời thì mình không cần đi cũng được. Tại vì mình nghĩ là 2-3 năm mà không liên lạc với nhau gì hết, là chứng tỏ là, ừm, là đâu có cái gì cần kết nối đâu. Thì, ừm, ừm, bạn cũng đâu có cần thiết là phải tới dự cái đám cưới, hay là mình nhận lời mời đám cưới đâu. Nhưng mà trong cái tình huống mà nếu mà ví dụ như 1 năm người ta vẫn hỏi han, vẫn nhắn tin, vẫn thăm hỏi bạn đâu đó 2-3 lần gì giống như lúc nãy bạn chia sẻ. <tsk> Thì mình khuyên bạn là mình vẫn là sắp xếp, mình gửi, ờ, gọi là, cái quà mừng á bạn, cái quà mừng của mình, à, đến cho những cái người bạn đó. Nếu mà bạn không thích đi thì bạn nói là đi thì nó, ưm, mất thời gian nè, rồi còn phải sửa soạn quần áo và tốn những cái khoản chi phí khác. Thì mình ng nên nghĩ là sẽ sắp xếp gửi một cái khoản mừng gì đó, quà mừng hay là một cái khoản tiền mừng. Tại vì thường nếu mà mình không đi, thì mình có thể gửi bớt lại một chút xíu cũng được, và đồng thời là mình sẽ không tốn kém vào những cái khoản quần áo váy vóc. Mà mình cũng không có tốn năng lượng, tốn thời gian cho việc mình đi đến một cái cái, gọi là, một cái bữa tiệc, một cái cái buổi mà mình cảm thấy không vui lắm. Thì, nhưng mà ít nhất là mình vẫn ở trong cái mức độ lịch sự là mình giữ được cái sự kết nối. Mình dùng một một cái lời từ từ chối khéo léo là "Hôm đó mình có việc", thì người ta cũng cũng sẽ thấy đồng ý và bình thường thôi. Thì bạn thấy phương án này có được hông, bạn ha?
Ừm. Ừm, mình thấy cũng hợp lý luôn. Mình cũng đang nghiêng về phương án là sẽ gửi thiệp á. Mà mặc dù là mình cũng hông thoải mái lắm nha. Tại vì tại vì mình hông đi, mình cũng hông thật sự muốn chúc phúc á, mà mình cũng mất một khoản tiền. Nhưng mà chắc, ừm, mình thấy là cũng không nên đặt một cái dấu chấm hết cho tình bạn luôn. Nên mình nghĩ mình cũng sẽ gửi, ờ, gửi thiệp một phần, một phần quà cưới cho hai người bạn của mình.
Ừm, đúng <chuckles> Ừm.

Mình hiểu rồi. Rồi thì khi mà ngồi mà nghe bạn chia sẻ về kỹ hơn về cái tình huống á, thì mình cũng nắm qua được rồi nè và mình cũng hoàn toàn đồng cảm với những, cái, gì mà bạn đang trải qua luôn, và bây giờ mình sẽ gợi ý cho bạn vài cái lời khuyên để bạn tham khảo thử nha. Ờ, thứ nhất á là đối với lại cái mối quan hệ mà, ờ, chị đồng nghiệp á, thì mình khuyên bạn á là, ờ, mình không nên từ chối, mình vẫn phải ơ, mặc dù là mình hiểu là bạn không có vui vẻ lắm và cũng cảm thấy là năng lượng của mình nó hông có tích cực khi mà nhận lời mời này. Nhưng mà mình nghĩ là, ờ, phía trước bạn là còn cả một cái chặng đường công việc nữa và khi mà bạn bạn đến công ty mà bạn làm việc nó vui vẻ, những người đồng nghiệp quý mến bạn hoặc là cái mọi người không có toxic về bạn á thì bạn mới vui vẻ được trong suốt cái chặng đường đó vì công việc nó rất là quan trọng với mình. Thành ra nó là mình nghĩ là bạn nên ưu tiên, nhận lời mời và nếu mà được thì sắp xếp thời gian tới dự đám cưới của chị đó dù là chưa thân thiết lắm tại vì thực ra là mới 3 tháng, biết đâu là trong cái tương lai sắp tới thì bạn sẽ làm việc với chị nhiều hơn, bạn sẽ kết nối với chị nhiều hơn và và biết đâu bạn sẽ trở nên là một cái người thân thiết với chị. Và cho dù trong tình huống mà bạn không thân thiết với chị á thì bạn cũng nên đi để tránh những cái lời đàm tiếu hay là dèm pha từ những người đồng nghiệp khác đó bạn. Thì sau này cái môi tr làm việc của bạn nó cũng sẽ vui vẻ thuận lợi hơn nè. Còn nếu không bạn không đi thì người ta sẽ nói là "Ờ, cái, bạn đó mới vào, mời đám cưới không đi rồi sau này mà mình cưới rồi mời đừng có mời người ta nha", hoặc là mọi người cũng sẽ cho rằng là bạn là một cái người tính toán về mặt tài chính, tiền bạc á thì nó không hay, có những cái nhìn chưa đúng về bạn thì cũng không nên. Thì với cái người chị đồng nghiệp đó thì mình khuyên bạn là cũng nên sắp xếp, ờ, nhận lời mời để tới dự đám cưới của chị bạn nha. Bạn thấy cái này có bạn có làm được không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy bạn phân tích đúng á, ờ, nên là chắc mình sẽ đi đám cưới của chị đồng nghiệp, mình sẽ sắp xếp đi đám cưới chị đồng nghiệp, còn hai người bạn thì sao bạn nhỉ?
Ừm, đúng.

Hoặc là thực sự ra nha, mình nghĩ đó là sống trên đời này nếu mà thật sự cái cái con đường mà bạn đi sắp tới n nó không có va chạm nhiều với 2 người bạn đó nữa, hông có những cái mối liên hệ nữa, và thực sự rất cần bạn rất cần tôn trọng cái cảm xúc cá nhân của bạn thì bạn hoàn toàn không không gởi cũng được, mình thấy nó cũng sẽ không làm mất mát gì quá nhiều, tại vì bạn đang rất là không cảm thấy thoải mái, thì mình cứ tôn trọng cái cảm xúc của bản thân mình thôi. Và cho dù là bạn, ừm, nuông chiều cảm xúc của bản thân mình một chút thì mình nghĩ nó nó cũng hông có ảnh hưởng gì tới trong vấn đề tương lai, tại vì cái chặng đường bạn đi sắp tới nó cũng hông có va chạm với những cái bạn đó nhiều. Thì khi bạn cưới bạn cũng hông mời lại các bạn đó thôi, thì, ừm, coi như là gặp nhau thì cũng là xã giao rồi bình thường thôi chứ cũng hông hẳn là vì mà bạn không tham dự cái tiệc cưới mà, gọi là, không ra đường không nhìn mặt nhau được. Thì đó thì mình cũng vẫn khuyên bạn là nếu mà thấy thoải mái một chút xíu thì cứ gởi, ờ, lời mời, gởi một chút quà mừng. Còn nếu thực sự không không thoải mái thì cứ tôn trọng cảm xúc cá nhân của mình với tình huống này mình thấy nó vô hại, nó không ảnh hưởng gì tới bạn nhiều, thì bạn thấy sao ha?
Ừm. Ừm, mình thấy hợp lý á. Thật ra là mình đang cân nhắc như vầy, chị đồng nghiệp là mình sẽ đi, một bạn khác thì mình sẽ gửi thiệp, và còn một bạn khác nữa thì mình sẽ cân nhắc xem, tại vì mình với bạn đó thì mình thấy hông có liên hệ nhiều lắm á. Mình cảm ơn lời khuyên của bạn nhiều nha, mình cũng đã có hướng được hơn trong cái việc xử lý vấn đề này rồi.
Ừ. Mình cũng chúc bạn thành công nha, cứ ưu tiên cảm xúc cá nhân của mình bạn ạ.
Rồi, cảm ơn bạn.

Ừ, hiểu luôn rồi, cũng là một cái gì đó rất là đáng lăn tăn ha. Rồi bây giờ mình hỏi bạn này, bạn lo sợ điều gì nếu mà mình từ chối cái đám cưới đó, giống như, kiểu, bạn bạn sợ sẽ bị giận, ờ, bị xa lánh hay là, kiểu như, sẽ sợ là gây tổn thương người ta? Thì cái điều gì khiến cho bạn lo sợ trong cái việc mà bạn từ chối cái lời mời?
Ừm, với chị đồng nghiệp á thì mình, ừm, nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình, tại dù sao thì mình cũng mới vào công ty mà, ờ, lại làm việc chung á, mà mình lại không đi đám cưới, thì sau này cũng khó nhìn mặt chị ấy á, mà những đồng nghiệp khác cũng sẽ hỏi mình luôn. Còn đối với những người bạn á thì mình không đi thì, kiểu, giống như mình đánh một cái dấu chấm hết cho tình bạn luôn. Thì nó cũng hơi tiếc tiếc nhưng mà ừm.
Rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, kiểu như là, cái cảm giác mà lỡ mà sau này gặp lại ha, đi họp lớp hay là cái gì đó thì nó cũng sẽ khó, đúng hông? Ờ, nhưng mà cho mình hỏi một cái là bạn đã, à, lập gia đình chưa, bạn đã tổ chức đám cưới lần nào chưa?
Đúng rồi. Mình chưa cưới.
Ờ, bạn chưa cưới, rồi mình hiểu luôn. Ờm, tại vì bạn chưa cưới thành ra nó là cũng không biết là lúc mà mình mời thì người ta có tới hay không, đúng hông? Ờ, kiểu như vậy á, cho nên cũng chưa có kinh nghiệm, chứ còn nếu mà mình đã tổ chức đám cưới rồi và lúc mà mình cưới mình mời người ta đi thì bây giờ làm việc mà mình đi lại là nó hoàn toàn hợp lý. Còn giờ chưa cưới lần nào thì, ờ, mà mối quan hệ thì nó cũng rất là xa cách và nó cũng nhạt nhẽo như vậy á, thành ra cái việc mà bạn lăn tăn hoàn toàn hợp lý luôn nè. Và quay lại cái vấn đề đi, ngoài 3 cái tình huống mà mời cưới bạn vào cuối năm nay á, thì trước đó bạn đã gặp cái tình huống nào mà bạn không muốn đi và bạn đã từ chối chưa? Và cái kết quả này nó như thế nào bạn ha?
Ừm, ừm. Trước đó thì mình chưa gặp tình huống nào như bây giờ cả, ờ.
Ờ. Chắc là bạn mới ra trường thôi, đúng hông? Cho nên cái tình huống mà gặp mời cưới nó chưa nhiều.
Đúng rồi.